Eu acho que é por causa disso mesmo que eu começo a ter essa preocupação.
Interessante. Tá bom. Claro, claro, faz faz sentido, até. Mas você, assim, tem mais membros da família, né. Tem outros membros da família.
Tenho. Tenho.
O jeito seria, assim, pra não se perder na história, né, de alguma forma construir ou tipo um livro, ou um um um material sobre a história da família, pra que não perdido, sabe? Porque tem esses lugares, assim e qual é a origem da família?
Uhum. Entendi. Olha, eh, já aí já vou te re comentar 2 coisas. Eh, eu tenho como são 2 famílias, uma de origem, eh, espanhola galega, que existe uma uma bastante específica, isso o fato de ser galego é importante pra muita gente
Uhum. Uhum, entendo.
eh, que s emigrou pra o Brasil e tem uma que talvez é a que tenha bastante mais história pra contar, que é a família italiana que imigrou pra para o Brasil. E ali, na época em fim de escravidão. Então, tem claramente aquela mescla, ali, do italiano com o africano, com o escravo liberto
Não tem
naquela região onde eles se enraizaram.
Entendi. Porque, assim, ó hã, fala.
E essa história essa parte histórica quer dizer, a parte política, você vê refletida a lei de branqueamento, que existiu naquela no no no início do século 19, tudo você vê nas fotos da minha família.